Sebelum tidur ya. Wah itu menarik banget sih karena aku selama ini nggak kepikiran juga kadang kan stres juga ya, tapi aku nggak pernah kepikiran untuk mencoba nulis di handphone. Karena kayaknya bisa juga ya, Kak, saat kita bener-bener down kita kayak nge ngelihat balik notes-notes yang udah kita tulis dulu-dulunya itu seru banget sih kayaknya.
Hmm. Hmm. Betul betul, Kak. Seru, Kak, jadi kayak ada, "Oh ternyata dulu aku pernah di posisi seperti ini pernah di kondisi yang seburuk ini atau posisi yang sebahagia ini," karena aku emang nulisnya itu kayak sesuai suasana hati gitu loh, Kak. Kayak kalau aku lagi seneng apa yang bikin aku senang aku tulis dengan detail di situ. Apa yang bikin aku sedih aku tulis juga di situ. Jadi b ja benar-benar aku jadiin itu aktivitas yang, eee, kebiasaan aku sehari-hari sebelum tidur, gitu, sih, Kak.
Mmm. Mhm. Hmm.